Kalo kroisan sih kalo di bakerinya bukan populer ya tapi, eee, orang-orang, e banyak yang beli gitu ya cuma nggak yang sampe dicari banget gitu harus, "Oh, beli kroisan di sini," gitu. Mungkin karena cara nyebutnya juga susah ya untuk, mesen, "Apa itu Croisan?" <chuckles>
Heeh, benar, iya. Iya iya. <chuckles> Kroison. <laughs> Kroison, kroisan ya. <laughs>
Iya, kan. Jadi orang mau pesen juga malu.
<laughs>
Mungkin, gitu.
Bener bener. Jadi kroisan tuh juga nggak terlalu populer. Di populer paling kalau di beberapa area doang kayak di Jakarta paling lebih ke south-nya dibanding di north gitu kan. Eee, e ap di kafe, di mal pasti orang larinya ke situ gitu. Ya, iya memang kroisan ya ya, standarnya hanya di area-area itu doang dan hanya bisa diambil atau dibeli di daerah mal ya, Kak, ya. Nggak bisa beli di di di jalan di luar atau, eee, di supermarket juga kita cuma bisa dapet roti bakar yang memang sudah di dalam kantong plastik tapi roti bakar. <chuckles>
Hmm. Mmm, ya ya, oh, itu kalau di kafe gitu ya ada, eee, mmm. Iya. Mhm. Iya, hmm. Iya. Betul, heeh, bener. <chuckles>